آآ، بُصي أنا عندي مشكلة الصراحة صعبة جدًا، يعني عارفة اللي هو ما باعرفش أ أعيش على قد المصاريف اللي معايا أو مثلًا ما باعرفش أمشي على ميزانية آآ، ما باعرفش إن أنا أبقى مثلًا عايزة أشتري حاجة أو ولادي محتاجين حاجة، وإن أنا أقول لأ، فطبعًا، كل شهر مثلًا أبُص ألاقي آآ، صرفنا أول الشهر في حاجات هايفة ما لهاش أي لازمة، وب لJust بس إن إحنا نرضي نفسنا، أو ونيجي آخر الشهر نبقى مزنوقين جدًا وكل شهر أقول: "لأ أنا محتاجة إن أنا أمشي على قد ال الدخل اللي بيخش لنا، محتاجين إن إحنا نضبط أمورنا." بس ما باعرفش، بأُفاجأ إن إحنا بنعيش بمصاريف أعلى بكتير من الدخل اللي بيخش لنا، وطبعًا ده بيأثّر بقى كل شهر، فالموضوع أنا مش عارفة أص أضبطه، ومش عارفة أتحكم فيه بصراحة.
امم. آه. آه. امم. أيوه فاهماكِ، يعني أكيد حاجة زي كده هتبقى ضاغطاكِ فعلًا جدًا ودايمًا موتراكِ ومحسّسِك إن أنتِ لأ، إن أنتِ مش مُضبطة الميزانية أو يعني مش محددة حاجات مُعيّنة كده تبقي أنتِ بتصرفي فيها أو حاجات تانية لأ، أنا فاهمة ده كويس أوي، طب هل مثلًا الدخل بتاعِك دلوقتي ثابت والّا مُتغيّر يعني أنتِ شايفة إن أنتِ مثلًا فيه دخل مُعيّن بيبقى ثابت طول الشهر مثلًا طول ال يعني الشهور بيدخل كل شهر؟ والّا على حسب بقى حاجات معيّنة الدخل بيبقى مُتغيّر؟
آآ، بُصي هو الدخل جوزي مثلًا ثابت أنا دخلي متُغيّر، لإن أنا باشتغل Freelance ف طبعًا إحنا يعني الدنيا مش متضبطة خالص، أنتِ مش عارفة هتقبضي كام أصلًا الشهر ده، فبنخلص كل الدَخل مرّة واحدة، ونبُص نلاقي الدنيا آآ، مش مضبوطة م يعني بيبقى فيه لخبطة، هو بُصي الموضوع ده فيّا كمان من قبل ما أخلف، يعني أنا فعلًا حرفيًا أنا اك اكتشفت إن أنا كده، أنا ما باعرفش أحوش خالص، عُمري في حياتي ما عرفت أتدخر حاجة، آآ، كان دايمًا مامتي الله يرحمها تقول لي لازم يبقى معاكِ مبلغ في حين مثلًا إن أنا جوزي كان شغال وب يعني بوظيفة كويسة في السعودية وكان دخله كويس جدًا، يعني عايزة أقول لِك مثلًا جاب الشقة بضغط كبير، وكانت مشكلة كبيرة، إن أنا مش عايزة أدخل أقساط، أنا ما باحبش أحس بخنقة، فلمّا جاب شقة واضطر إن هو حس إن إحنا بنصرف كتير جدًا وما فيش أي التزامات وما عندناش شقة. فلمّا جاب الشقة جابها كمان غصب، يعني أنا ما كنتش موافقة، وكنت عاملة مشكلة كبيرة إن أنا ليه أ أتضغط في أقساط، أنا عايشة معاك في السعودية، مش لازم شقة. ف هو أنا ب يعني ده الحاجة الوحيدة اللي إحنا فعلًا يعتبر عملنا لها ادخار اللي هي موضوع الشقة. غير كده لأ. آآ، عارفة م معايا 1000 س ال1000 ممكن يتصرفوا، معايا 10، ال10 هتتصرف.
امم. بالضبط. امم. امم. آه. أيوه، فاهماكِ. امم. آه، امم. أيوه فاهماكِ. أيوه، ما بتعرفيش إن أنتِ تحوشي، يعني واضح من كلامِك إن أنتِ فعلًا فكرة التحويش نفسها أو الادخار بشكل عام، ده بالنسبة لِك لأ، أنا أصرف على نفسي وأمتع نفسي وأعمل كل اللي أنا عايزاه في حياتي وما ما أحوش بقى فلوس، وجَوّ إن أنا أشيل فلوس على جنب وأدخل جمعيات والكلام ده بالنسبة لِك يعني مش أحسن حاجة. امم، أنا فاهمة وجهة نظرِك.
نهائي. عمري ما ح عمري عمري في حياتي ما دخلت جمعية، آآ، ما باعرفش ما باحبش الخنقة ما باحبش أحس إن أنا مخنوقة.
امم، فاهماكِ. ما بتحبيش إن أنتِ تبقي مُلزمة بحاجة معيّنة بقسط معيّن، جمعية معيّنة، الحاجات دي بتحسي إن أنتِ مش براحتك أو إن أنتِ إلزام عليكِ برضو شوية ده ممكن يكون بيتغطِك يعني؟
بيضغطني جدًا، يعني أنا باحب الرفاهية، إن أنا عايزة آكُل برّه، آكُل برّه، أنا عايزة أشتري، أشتري، أنا عايزة أتفسح، أتفسح، بالضبط، آآ، أنا مش باحب بكرة، أفكر في بكرة، أنا مش ضامنة أعيش بكرة، بس الموضوع ده بدأ يعمل لي بقى بس خصوصًا إن أنا سافرت برّه وبقيت بقى في شقة إيجار، وبقيت مُلزمة إن أنا أدفع إيجار، وفواتير، وضرايب للدولة اللي أنا فيها، فبقى الموضوع بقى حاسة بخنقة على طول، اللي هو أنا أصلًا ما باحبش الإلزام، ومش طايقة إن أنا أحس إن أنا الراتب بيروح في الحاجات دي، فبقيت بقى عارفة اللي هو ب باحارب اللي هو لأ أنا عايزة أعيش برضو في نفس ال الدخل اللي أنا عايشاه وكنت عايشة قبل كده في السعودية إزاي، فأنا عايزة أعيش العيشة دي، فباجي بقى أصرف كل اللي معايا حرفيًا، وآجي أقعد مستنية الفَرَج بقى زي ما بيقولوا إن إحنا ما فيش حاجة، أو أأجّل الفواتير وابقى عليّا، بُص ألاقي عليّا فواتير مكْوُمَة كذا شهر ف في بيبقى فيه ديون، فالموضوع بقى ضاغطني نفسيًا جدًا صراحة.
أيوه، ما تفكريش كتير. أزمة. آه. بالضبط. أيوه فعلًا، امم، امم. أكيد. أكيد. امم. امم. أيوه فاهمكِ. امم، امم. ديون، أيوه. امم. أيوه فعلًا، أنا حاسة بيكِ، وواضح من كلامِك فعلًا إن أنتِ الموضوع بيضايقِك، بيحسّسِك إن أنتِ مضغوطة، أو إن في إلزام عليكِ، فده بيوتّرِك بشكل عام بقى، بتحسّي إن أنتِ متكتّفة كده مش بتصرفي براحتِك، مش مرتاحة وأنتِ بتصرفي أو كده، أنا فاهمة ده كويس. بس أنتِ شايفة مثلًا المصاريف دلوقتي الشهرية عندِك مثلًا أغلبها فعلًا رايح على الإيجار والفواتير وكده؟ يعني إيه الكفّة اللي بتكسب دايمًا، الأساسيات، والّا الحاجات اللي أنتِ مثلًا بتحبي إن أنتِ بتصرفي فيها؟
هو بُصّي، أنا وجوزي مختلفين، هو بيقوم قايل "لأ، أول شهر أنا هادفع كل الالتزامات اللي علينا، ويعملوا ه عيشوا حياتكم بقى في الباقي." فأنا آآ، قبل ما هو بيعمل أنا باقوم ساحبة بقى، أصرف قبل ما هو يدفع ال فاهمة اللي هو إيه، <tsk> أبُصّ ألاقي نَفْسي مثلًا جِبت حاجات مثلًا ولنفرض 50€، 100€، "طَب إيه اللي جبتيه مُهم في ال في الapplication؟" "آآ شيبسي، شوكولاتة،" آآ مش عارفة إيه، "عشان أنا باحب يبقى في تسالي، آآ باحب أدي للولاد حاجات معاهم في المدرسة،" "طَب ما الولاد مثلًا بياخدوا مصروف،" آآ، مش عا أنا باحب الشرا، أنا باحب الشرا وخصوصًا بقى الحاجات الرفاهية، مش الأساسيات، يعني مثلًا أفتح التلاجة ألاقي أصلًا أنا شارية حاجات مثلًا ب100€ والتلاجة ما فيهاش بيض ولا جبنة، "طَب جبتِ إيه؟ أصلًا؟!" أقول له: "جبت عيش." فاهمة، اللي هو <chuckles> جبت عي "هناكل بالعيش إيه يعني؟ طَب أنتِ ال100€ دي اتصر" <chuckles> بالضبط، بالضبط، ساندويتش شيبسي زي الفُل. أقول له: "أنا جبت عيش وكاتشب ومايونيز." "يا شيخة!" اللي هو بقى يبقى حاسس إن هو <laughs> هيتشل مني. بس مش عارفة، باحس إن أنا باتبسط أما باصرف في حاجات هايفة، أي نعم بعدها بالوم نفسي، بس ما ب ما أعرفش.
كوي إمم. آه، آه، امم. امم. ما فيش. آه. أيوه، فاهماكِ. اهم. أصلًا! امم. أيوه. هناكُل بالعيش شيبسي، إيه المشكلة؟! أيوه. أيوه. <chuckles> حلو أوي كده. <chuckles> فاهما بالضبط، كنت لسه هاسألِك فعلًا، أنتِ بعدها بقى بتحسّي إن أنتِ فعلًا بالذنب كده شويّة إن أنتِ آه، فعلًا الوضع مش أحسن حاجة، وإن أنتِ بقى ضيّعتِ فلوس مثلًا الفواتير أو الإيجار في حاجات ممكن تبقى رفاهيات شويّة، مش ضرورية خالص يعني؟
آآ آه، لمّا باحس إن أنا الشهر اللي بعده مثلًا الفلوس ما كفّيتش إن إحنا ندفع الإيجار، فبقى علينا مبلغ كبير جدًا، فباحس إن أنا مضغوطة بقى جدًا، لإن لازم يا الدفع يا تطلعي برّا البيت، أنتِ مش مش في بلدِك أصلًا. فما وما فيش حد مثلًا تستلفي منّه، ما فيش حد تعملي فبابقى مُنهَكَة بقى، يعني اللي هو طَب هنعمل إيه؟ طَب في ساعتها بقى أحِس، طَب إيه اللي أنا كنت عاملاه، طَب إيه الإفادة مثلًا؟ يعني حتى مثلًا ما أقولش لِك خرجت، آآ ف عملنا refresh واتبسطنا مثل لأ، ده أنا باقعُد أطلب بالapplications حاجات مش محتاجاها. فالموضوع م بقى يضغطني جدًا بس مش عارفة ب يعني مش عارفة، مش عارفة أعمل فيه إيه صراحة.
آه. أيوه فاهماكِ. أيوه فاهماكِ، لأ واضح من كلامِك إن الموضوع فعلًا بيبقى صعب شوية أو إن أنتِ مش متعوّدة عليه، فمش عارفة تضبطيه شوية، أنا فاهمة ده كويس. طَب أنتِ إيه رأيِك مثلًا إن أنتِ تعملي مثلًا في تطبيقات كده بتبقى إن أنتِ مثلًا إيه، تدخّلي الفلوس اللي المفروض تصرفوها الشهر ده، يعني مثلًا هنقول إن الدَخل مثلًا 3، 3000 مثلًا حاجة، هتقول لي إن خلاص الدَخل ده 3000 وتبدئي إن أنتِ تطلّعي الفواتير، يعني تقولي الإيجار كذا، الفواتير، الكهربا، الغاز، الحاجات دي كلّها شوفي أنتِ فواتيرِك إيه الأساسية وتقولي خلاص مثلًا هتسجليهم على الapplication وهو هيتبقى لِك الفلوس اللي إيه، المفروض تكمّلي مثلًا بيها بقيت الشهر. بحيث بقى إن أنتِ كل ما تصرفي حاجة تقومي رايحة للapplication ده مسجّلة الحاجة اللي أنتِ صرفتيها، يعني مثلًا صرفتِ على السوبر ماركت مثلًا 50€ حاجات مش مُهمّة، تكتبي إن أنتِ صرفتِ ال50€ دي وتكتبي تحتها الأي جِبت شيبسي، جِبت شوكولاتة، جِبت ما أعرفش إيه، الحاجات دي كلّها وتقولي خلاص أنا الحاجات دي هتكتبيها. تيجي بقى في آخِر الشهر هو الapplication ده بقى بيعمل لِك إيه، بيعمل لِك chart كده أو رَسم بياني يعني، يورّيكِ فلوسِك راحت فين، يعني أنتِ يورّيكِ كل شهر كده أنتِ صرفتِ إيه على أكتر حاجة، لمّا بقى تشوفي التراكُمات بتاعة المصروفات الصغيّرة دي قدّامِك وقدّام عينِك بالضبط. هتلاقي نَفْسِك إن أنتِ صرفتِ مثلًا نُص المرتّب أو نُص الفلوس دي في حاجات ما لهاش لازمة مش ضرورية، فتلاقي إنه لأ، يعني إزاي أعمل كده أو إن أنتِ بقى تبقي لأ، شايفة إنها كُتلة كبيرة بقى من الفلوس، 1000€، 500€، أي حاجة بقى كُتلة كده آه، إيه ده، إزاي أصرِف كل ده على حاجات مش مُهمّة؟! فهنا إن أنتِ برضه المشكلة ممكن اللي بتقابلِك إن أنتِ ما بتحسّيش بالفلوس الصغيّرة كل ما هي إيه، بتبقى صغيّرة مرّة، ورا مرّة، ورا مرّة، أنتِ مش حاسّة بيها، لكن لمّا تجمّعيها بقى قدّام عينيكِ في حاجة تورّيها لِك فعلًا أنتِ صرفتِ قد إيه، هتتخضي أصلًا، هتقولي لأ، stop هنا بقى مش هينفع الكلام ده. ففعلًا الموضوع ده ممكن إن هو يخلّيكِ إن أنتِ تلتزمي شوية بالموضوع، أو يخلّيكِ تمشي على الطريقة اللي جوزِك بيحبّها دايمًا اللي هي إيه، آآ نطلّع المصروفات الأساسية وبعد كده آدي الفلوس بقى شوفوا أنتم عايزين تعملوا بيها إيه. يعني فعلًا تدفعوا الإيجار أول الحاجة دي أهم حاجة وأهم نقطة، تشوفوا الفواتير، تشوفوا لو في التزامات برضه مثلًا إقساط آآ حاجة مثلًا مدارس أو حاجة أو كده، برضه الحاجات دي برضه مُهمّة جدًا وتخلّصوا بقى الأساسيات ويقوم بقى أنتِ خلاص، الباقي ده شوفي بقى أنتِ عايزة تصرفيه إزاي. وحدّدي برضه كل شهر حاجة ج رفاهيّة واحدة بس، يعني ما تجيش تقولي آه، أنا الشهر ده عايزين نخرج وعايزين برضه نودّي الولاد مثلًا رحلة، عايزين نسافر، طَب أنا هاجيب لنَفْسي حاجة ممكن تكون مش مهمة أوي، ده أنا هاشتري للولاد ما أعرفش إيه، كل شهر حدّدي رفاهيّة واحدة وخ آآ واتجهي ناحيتها. الشهر اللي بعده اختاري حاجة تانية، بحيث برضه إن أنتِ مش كل حاجة هتحصل كل شهر، فاهمة قصدي؟ يعني ممكن الحَل ده ينفع معاكِ شوية؟
إمم. إمم. إمم. إمم. هيبقى فضايح. <chuckles> إمم. إمم. إمم. صحيح. إمم. إمم. إمم. آه، طبعًا. بصراحة آه، يعني هينفع كتير على الأقل أقيّم نفسي و وأبقى فاهمة أنا باعمل إيه وأبقى فاهمة راسي من رجليّا زي يعني زي ما أنتِ بتقولي، لإن فعلًا الموقِف أنا عشان باصرف على أجزاء، فمش حاسّة بأ بالمبلغ الكبير اللي بيتصرف في هيافات. ففعلًا ساعتها لمّا يبقى كل حاجة ظاهرة قدّامي كده في الapplication أو في ال يعني في الرسوم البيانية إن أنا مثلًا صرفت في السوبر ماركت مثلًا 1000€، فده رقم كبير جدًا يعني، فبالتالي لأ، هابدأ آخُد بالي وهاحس إن أنا لأ، اللي أنا باعمله ده س مش صح فعلًا وعندِك حق فيه فعلًا، أنا هالتزِم بالحاجات دي وهاجرّب أتمنى إنّها ما تجيب فعلًا معايا نتيجة. وبجد أنا باشكُرِك بجد على نصايحِك ليّا وعلى إنِّك فعلًا فهمتيني وحسّيتِ بيّا، مُتشكّرة جدًا.
إمم، بالضبـط. أيوه، فاه ال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
مُتشكّرة أوي.